Sehr sehr fleißig, sehr arbeitswillig, sehr, äh, schnelllebig, ne? Also, gibt's viele Wörter, die die Deutschen sehr gut beschreibt, ne? Zeichnet uns ja auch irgendwo aus, ne?
Mhm, gab's Ja.
Aber trotzdem ist äh, ist die Ruhe doch wichtig. <chuckles>
Ja, genau, definitiv. Also, wie du schon mehrfach gesagt hast, diese diese Balance eben und, ja, da hast du bestimmt bestimmt recht, dass die deutsche Kultur zielstrebig. Äh, diese Brücke, hm, besprochen haben, die kann dir dann vielleicht helfen, 'n bisschen, äh, die Dinge ruhig anzugehen und.
Genau. Ja, genau, genau.
<chuckles> Das war echt echt toll, äh, zu erfahren, äh, wie du anhand der Beispiele, die du genannt hast. Das war echt richtig spannend teilen.
Ja, ich danke dir auch. Danke. Tschüss.
Gerne. Tschau.